<laughs> Хорошая была, да. Ну да, почему нет? Да. Как можно большему количеству людей счастья, да, принести.
Ну, <chuckles> ну, в конце-то концов, я такой хороший человек, что я хочу как можно больше, ну, к примеру, там, мужчин осчастливеть, да? Да-да-да, а то ходят несчастные по планете этой. <chuckles> Кто, если не я, в конце-то концов? <laughs>
М-да, да-да-да. <laughs> М-да, классно.
Ну, такие тоже есть. Ну, мне, конечно, редко такие встре встречаются, но, э, я, э, слышала такую шутку, и мне она так понравилась, что, ну, в конце-то концов, ну, я вообще такой замечательный человек, я такая замечательная женщина, я всех мужчин я любого могу осчастливить, ну, не любого, но хочу осчастливить как можно больше. Пусть все обо мне запомнят, и все будут говорить: "Моя первая или там моя вторая, такая была, что вот не могу прям забыть." <laughs>
Тоже. Мгм, мгм. Мгм. Да, да-да-да. <laughs> <laughs> Да. <laughs> Мгм. Мгм, мгм. <laughs> Слушайте, мне нравится, как мы с вами от, э, такой, э, непростой темы, да, грустной темы, <laughs> предательства, измены, пе перешли вот на на всеобщее счастье.
М. Ну, слушайте, в конце-то концов, мы же не знаем, как там сверху, э, кому как прописано, с э, э, всем ли надо? Ну да, давайте, м, очень там банально спустимся. Всем ли надо иметь детей, всем ли они вообще по судьбе прописаны?
Мгм, мгм. Да. Вот, м-да, не уверена, что всем это вот мгм.
Возможно, кто-то не продолжит род, поэтому, возможно, такие люди, вот это они с позиции, что я уже давно поняла, что, типа, <exhales> мне не надо, мне этот мир абсолютно понятен вообще уже, да.
Мгм. М. Мгм. Мгм, мгм. Мгм, да-да.
Так вот, я поняла, что мне вообще всё равно, кто возле меня 1 и тот же партнёр, или другой, или разные, или их вообще много. Ну, мы, конечно, это мы не мы не из этих партнёров, но, окей, чё их о осуждать, ну, пусть себе люди живут, как хотят, да. Вы просто честными будьте, пожалуйста, с самими самими с сабими. <laughs>
Мгм, мгм, мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Вот вот, да, самое важное. Мгм. Ну, и, соответственно, если ты честен с собой, то ты будешь стараться и с другими тоже быть честным, потому что это для тебя важно. Мгм.
Да. Да. Да, и для тебя это будет важно, чтобы не предать человека, а вовремя рассказать ему о том, что: "Знаешь, у нас какая-то трещина, у нас что-то поменялось. Давай, чтобы мы друг друга не обижали, не предавали, и ты случайно не узнавал там о моих изменах, или я о твоих. Давай, наверно, вот просто разой". Да, да, да, да.
Да. Знаешь, что-то вот поменялось, да, мгм. Не обижали, мгм. Да-да. Закроем эту страницу. Перевернём её. Мгм, да. А, искренность- это прям превыше всего, честность- превыше всего в отношениях между людьми. Тогда и предательств не будет, тогда и доверие будет на высоте.
Оди од Согласна, да, прош прошли времена, когда надо во имя, не знаю, во имя семьи и детей оставаться вместе. В общем, <laughs> спасибо за разговор. Всего доброго.
Мгм. Мгм. Да, спасибо вам. <chuckles> Спасибо. Классно, как всегда.